今って多文化尊重の時代だと思うんですけれど、エピソード的にご自身の文化を誇りに思う瞬間っていうのがありましたら、お聞かせできますかね？
うん。 はい。 あ、はい。あの私、結構海外の友人が多いんですけど、あの、ま、例えば海外旅行に行った時に、あの、その、全然違う部分に触れると、「あ、日本ってこんな文化もあったな」とか「これ凄いな」っていう風に思う時があって、それが具体的に食文化なんですよ。日本の食べ物。はい、それが、あの、日本の食べ物って凄い豊かで、海外に紹介しても、海外の方にも凄くお勧めできる文化だなといつも思います。はい。
はいはいはい。 うん。 うん。 あ、いいですね。はいはい。 そうですね。